А расскажи, пожалуйста, какой маленький шаг изменил твою жизнь?
Ну, ты знаешь, м, в ретроспективе, конечно, кажется, что изменил. А, вот опять же не знаю, м, если бы я его не совершила, может быть, всё так бы и складывалось, может быть на самом деле он не так повлиял, как я думаю. Но всё-таки вот, а, у меня был такой момент в жизни, который мог бы стать поворотным а, может быть, и стал им, но просто поворот случился в другую сторону.
Так, интересно. Э
Вот вот.
Это был всё-таки шаг или поворот? Ну ладно, не буду, э э, вдаваться в определение, скажем так, да. Мгм.
Мгм. Сама не знаю, как это определить. В общем, м, у меня как бы, э, был такой период, возраст, когда я в своей работе, я тогда жила в центральной России, почувствовала себя как-то вот очень сильно развившейся что ли, и мне хотелось как-то сильно вот изменить свою жизнь качественно. И я для себя это так определила, что либо вот выйти замуж уже и рожать детей, либо, если я одинока- я была одинока, у меня как-то не было на горизонте никого- то тогда, я не знаю, развиваться и стать, э, богатой или или известной, ну, хоть чего-то в жизни добиться, да.
Так. Мгм. Х Выбор наверное, выбор очевиден, да? <laughs> Но нет, не всегда. Эм, это да, это я, как говорится, пытался, эм, н-да, да, шутить, ладно.
М, в каком смысле, очевиден? Какой бы ты порекомендовал? Ага. М, я не против, чтоб ты шутил. Ну вот, и как бы так как, э, ну, не было конкретного человека на горизонте, не будешь же просто бегать, э, за людьми, хватать за воротник и говорить: "У меня тикают биологические часы". Да? А, вот, и я как-то подумала, вот что я могу сама делать со со своей жизнью, своими руками. М, я сначала поехала учиться за границу там, ну, на месяц буквально, это нужно было для того, чтобы получить международный диплом, потому что мой локальный диплом, он признавался только в России, а мне хотелось вот, э, как бы цель была работать где-то за рубежом. И почему-то я думала, что вот за рубежом я заработаю больше, чем в России, и, может быть, вернусь уже, заработав денег, куплю здесь какое-то жилье, и буду себя чувствовать, ну, богаче, чем на съемной кваратире, во всяком случае. Вот то есть, мое представление о богатстве, как видишь, не было какое-то слишком, э, высокое.
Мгм. Да-да-да. Мгм. Так так так. Ага. Ага. Ну, тем не менее, да, представление какое-то было, и получается, что, ам, э, выбор был, э, сделан на тот момент, да, и вот именно тот маленький шаг или поворот, который ты считаешь как вот как бы момент, да, который, э, был, это ты называешь именно поездку, образование?
Н-да. Мгм.
Или что имен
Н не совсем. Маленький шаг будет чуть позже, то есть изначально Ну, я еще то есть на тот момент я еще не догадывалась, что мне придется совершить 1 маленький шаг. Ам, я как бы спланировала себе, а, свое будущее. То есть у меня был план поехать за границу, получить вот этот дополнительный диплом, а, вернуться, и начать уже рассылать резюме, искать себе работу за рубежом, и потом уехать, работать, заработать и вернуться. И как бы там когда-нибудь, в перспективе лет 5 раз разбогатеть до такой степени, чтобы иметь собственное жилье, да. А, вот, пределы мечтаний нищих людей из провинции. М, не суть. А, в общем, план начал осуществляться, и я побывала действительно в Лондоне. Я получила международный диплом. Я вернулась, я стала рассылать резюме, то есть пока всё ушло по плану. Мне даже ну, правда, предложения были такие, знаешь, откуда-то из Азии, например, в Камбоджу был вариант поехать. М, м.
Хорошо. Мгм. Так. Мгм. М, да-да-да. Мгм. Ну, как вариант, а, так сказать, да. Если, а, других вариантов не предлагают, то рассмотреть по крайней мере можно было, да. А были в Да, было интересно, наверно. А в тот момент были какие-то страхи, вот ты рассылаешь резюме, и вдруг тебя приглашают в Камбоджу. Был вообще такой вариант, а, а, переместиться в какую-то вот дальнюю даль, или всё-таки хотелось европейские?
Но было интересно. Ага. У меня был, э, м, у меня был возраст всемогущества. Мне ничего не было страшно, я была полная противоположность себе настоящей, вот той, которая есть сейчас. Ну, я "Онегин, я тогда моложе"
Понятно. Да-да. Ага.
"я лучше, кажется, была". А, вот, и ну, опять же, есть вороны пуганые, а есть непуганые. Непуганые вороны- они очень смелые. М, вот я была именно такой, а, молодой, горячей. Может быть, я и сейчас горячая, но как бы всё остальное <laughs> изменилось. Не суть. В общем, я была уже на пути вот к этому всему, и тут, э, через маму я узнаю, что у моего отца, который жил на другом конце России, м, 4 стадия рака.
Мгм. Та. Да.
Ну, то есть это как бы всё.
Мгм.
И он скрывал от меня. М, но дело в том, что долгие годы мой отец меня звал переехать к нему в Сибирь. А я всегда ему говорила: "Зачем мне твоя Сибирь? У меня здесь прекрасная жизнь, не нужна мне твоя Сибирь". И когда я поняла, что он умирает, а больше всего он всегда хотел, чтобы я переехала к нему в Сибирь
Так. Мгм.
короче, я решила переехать к нему в Сибирь. Во
Так, интере Ты решила переехать к нему. Ну
И вот это и был маленький шаг, который сильно изменил мою жизнь, мне кажется.
Слушай, ну, это на самом деле большой шаг, я думаю, что многие люди бы так сказали, да. Потому что всё-таки это принять, а, серьезное решение на самом деле, да. Не не просто съездить поучиться, и там на м на месяцок, да, вернуться. А а это сложная ситуация, в первую очередь, да, и, соответственно, нужно принять это решение.
Мгм. Ну, ты знаешь, в ретроспективе опять же я не могу сказать, что это было что-то колоссальное в том плане, что Сибирь она же тоже в России. То есть и переехать из одного региона в другой регион России, даже если между ними 1300 километров- это не подвиг, это просто садишься на поезд и едешь. А вот.
Ну да, ну опять же, а, так сказать, эм, ситуация непростая, да, у отца. И как бы в любом случае перемещение в пространстве и обустройство на новом месте, наверное, а, требует, а, сил, требует, э, тоже решительности, требует каких-то, м, большого количества действий по обустройству на новом месте в том числе, да? Это как бы
Мгм. Ну да. Ну это тоже было немножко проще. Там, где я жила, у меня была съемная квартира, мы ее с девчонками втроем снимали, чтобы дешевле было, и там был вечный хаос. А, вот. А как бы к нему я переехала в его жилье, которое он вообще как бы ну мне собирался оставить. Вот, то есть как бы в плане физического комфорта это не было трудно, это было именно эмоционально трудно, наверное. Ну и мне нужно было изменить мою жизненную стратегию, потому что я же не собиралась его торопить скорее умереть, чтобы мне всё-таки уехать за границу, м, э, странно.
Мгм. Мгм. Ну да, это было бы по отношению к нему, по крайней мере, да, как-то в общем не этично, да.
Ну вот. Я ехала с надеждой, что он проживет как можно дольше, э, что я проведу с ним как больн как можно больше времени. И как бы вот эту свою стратегию с, э, переездом там за границу и там заработками <chuckles> и так далее. Я как-то ее отменила, я решила, что моя жизнь пойдет по-другому. Вот, а потом уже я подумала, я разберусь на месте, какая у меня будет дальше стратегия. Вот, и я поехала в Сибирь.
Мгм. Так. И получается, на тот момент, это действительно изменило твое понимание: как ты дальше будешь развиваться, да? И получается, что, ам, принято решение, а. М, были ли сомнения по приезду, были ли, ам, сожаления там или еще что-то, да, в связанное с этим шагом? Или ты, ну, сделала шаг, приняла решение и соответственно, исходя из этого, ты, ам, действовала дальше, и исходя из принятого решения без аг оглядки назад, да, и на предыдущие планы?
Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, у меня почему-то вот в тот момент как будто бы включился какой-то внутренний навигатор. Я точно знала прямо, что делать, прямо очень четко. То есть если в обычной жизни я достаточно такой нерешительный человек, ну, и тогда я еще была, м, сильно молодая девочка, да. То есть у меня было много сомнений, ам, м, но как бы в тот момент у меня как будто включился какой-то внутренний моторчик. Я точно знала, что делать, как будто вот фонариком кто-то сзади светит. А вот, и как бы если сзади светить фонариком, то перед ногами как бы становится светло. Понимаешь, о чем я? М-да.
Мгм. Ну, конечно, да. Всё равно подсветка какая-то должна быть, да.
М, и, э, да, и я точно знала, что мне надо ехать, у меня не возникло мысли: "А может не ехать?" То есть это как будто было очень быстро. Я помню, что я почти в тот же день пришла на работе сказала, что я увольняюсь. Две недели я отработала, я раздала почти всё, что у меня было, ну, потому что ну куда я это повезу? Мне как бы нужно всё в чемоданчик уложить. А вот, я тогда не думала о транспортных компаниях, о чём-то. Вот, что смогла, то взяла. Как бы у меня самая теплая одежда была кожаная курточка такая, ну, "кожаная" в кавычках. <sucks teeth> Там м. Ну это было ещё, б, лето, там кстати в Сибири очень жаркое лето, с ума сойти просто там, страшно жаркое да.
Та Да да да да да. Ну, для Сибири это необычная одежда для мгм. М, ну, а да по ходу дела, как говорится, можно прикупить, <sucks teeth> а, уже да, на месте что-то действительно.
Ну да, то есть М, м, да, ни не везла я с собой какой-то багаж. И уже там, когда я была, некоторые сомнения у меня появились, но не из-за отношений с отцом, а у меня как бы, м И там, где я жила до этого, остался багаж отношений такой, знаешь, я там волонтерила, у меня была целая система как бы построена отношений. В которых я была не романтических, а вот таких, в которых я была как бы, э, м, да, связана. И вот, э, все эти люди, они меня звали назад, они как бы придумывали разные аргументы, почему я должна к ним там приехать, да там, провести. Ну, я лагеря проводила, хотя бы один лагерь провести и так далее. А вот, и у меня возникали сомнения, потому что эти лагеря были при церкви и люди, которые меня звали, это были, например, ну, священники. И как бы у них же есть такой духовный авторитет, а вдруг они тебе что-то от бога говорят, да? И у меня из-за этого как-то обострился может быть личный духовный поиск. Я просто вот сама одна когда оставалась, я молилась и спрашивала: "Вот, бог, ты же как бы можешь говорить не только с со священниками, но и со мной? Если они правы, скажи мне, покажи мне, ну, дай мне знак". Вот, ну как бы у меня с, б да.
Мгм. Круг общения, да, получае Да? Взаимодействие? Мгм. Та Мгм. То есть вот такой внутренний диалог получается, да? По сути-то дела, да, что ты как бы, м, обращаешься к своим ощущениям, да, что м, что тебе эти ощущения подсказывают? И в тот момент ты для себя какое-то решение принимаешь, да?
Мгм. Ну, может быть для А может быть для неверующего человека это так. А для меня всё-таки я обращалась к богу, <chuckles> не просто к своим ощущениям. Потому что, мало ли, мои ощущения, знаешь, я могу переесть, и у меня будут одни ощущения там, и так далее. То есть, не всегда им нужно доверять. А вот. Если тебя с утра тошнит, это не факт, что тебя тошнит от работы или от города, в котором ты живешь. Может быть, ты просто питаешься неправильно. М, вот.
Ну хорошо. Мгм. Понятно. Та.
Ну и что дальше? Я переехала и я всё-таки, э, как бы, бы когда у меня был вот этот поиск, я поняла, что я приняла правильное решение, в нём утвердилась. И я поняла, что есть ситуации, когда даже, э, священники могут действовать в личных интересах, а не в Божьих. Они меня звали просто потому, что я им была нужна, потому что я такая, как бы, ответственная. М. Да, на меня можно много свалить.
Ты проверенный человек. То есть людям л людям, в том числе священникам, а, нужен, а, проверенный человек, который, м, понятен, да, будет делать что-то, что они уже прошли вместе, да. И это легче, чем искать новых людей, действительно, да.
Мгм. Н-да. Конечно. Вот. И как бы они ж тоже люди, я то есть у меня не было к ним осуждения. Я понимала, что просто у священников есть своя головная боль сейчас, они хотят решить свою проблему и они находят под это аргументы. А у меня есть как бы, э, тоже в жизни ответственность и перед отцом, и, может быть даже, перед Богом. Потому что, ну, как бы, знаешь, отношения с родителями, я считаю- это, как бы, часть нашей духовной жизни. Потому что, например, есть заповедь "Почитай отца и мать"- это 1 из 10 заповедей. Наряду с ней стоят заповеди "Не убий", "Не укради". И как бы если ты эту заповедь нарушаешь, то тогда, получается, в каких-то ситуациях можно и убивать. Ну понимаешь, да? То есть, как бы, закон- его невозможно вот он как стопочка карт: если ты одну выдергиваешь, значит, можно и другую выдернуть. То есть тут
Мгм. Ну, н-да, наверное, в логике, так сказать, э, верующего человека действительно так и есть. То есть оно одно за другим и и всё связано. А а, получается, эти без без, а, соблюдения этих заповедей, получается, человек, а, ну в чём-то себя, ну, самообманом каким-то занимается, да, и и в чём-то подводит, скажем так. Мгм.
Так я это воспринимаю. Мгм. Да. Ну да. То есть этот был вопрос- он был связан уже не с моей карьерой, не с церковью, не с кем-то. Это был как бы мой личный вопрос, моей совести. И мне его нужно было решить даже не с папой, потому что папа, может быть, мне бы сказал: "Да поезжай ты в этот лагерь, да я справлюсь". Да? А мне нужно было его решить с собой. Я вот в этот момент, я понимала: у меня не так много времени с отцом, и я хочу провести это так, чтобы мне потом не было мучительно стыдно, потому что он-то умрет, а мне-то с этим жить потом. И я буду помнить, как я себя вела в последние, как бы, месяцы, когда он был, а, рядом. М, вот.
Н-да, и корить себя за то, что не провела достаточно времени, да, с ним, а, в тот момент. Мгм.
Мгм. Ну да.
И, получается, что Ну, ф понятно, что твоя ситуация, а, конкретно связана с, а, вот этим, м, одним из поводов, а, м, такого изменения жизненного была ситуация с отцом. Но, тем не менее, для человека, который, м, гипотетически, да, а, пытается что-то поменять, а, вот какой-то небольшой шаг. Переезд- это может быть небольшим или даже большим шагом? Или, а, в каких-то ситуациях переезд может, а, быть совершенно неправильной мерой, скажем так, и слишком большой переменой. Как ты можешь, ну если вкратце, описать вот это?
Н-да. Мгм. Мгм. Слушай, ну, тут за другого человека не скажешь. Переезд, естественно, может быть и правильным шагом, и неправильным шагом, и просто шагом, потому что не все вещи делятся на правильные и неправильные. Вот бывает, когда, э, четко ты можешь понять: аморально или морально. Ну допустим, давать взятку, не давать, да, там- ну вот такие вещи. А бывает, когда ты выбираешь, например, цвет носков: зеленый или красный. И тут как бы греха нет и праведности нет. Поэтому, м
Мгм. Н-да. Но не иногда выбор такой сложный- какой цвет. Это да, да, тоже бывает. Мгм.
Э, и и Да, иногда выбор бывает между плохим и хорошим, там на самом деле легче выбирать- выбирай хорошее. А бывает выбор между нормальным и нормальным, и тогда нужно выбирать то, что тебе нравится. И вот здесь уже сложнее, потому что, как, бы иногда, знаешь- это смешно, но волю Божью понять легче, чем свою волю. То есть а а это тоже важно, потому что мы свободные личности, и нужно понимать, какого цвета носки ты хочешь сегодня надеть, это твоя задача в жизни. Вот. С переездами тоже самое.
Наверное, да. Так. <laughs> Так. Да. Ну что ж, это было очень интересно, эм, действительно услышать, э, твою историю, твой поворотный момент, э, в жизни. И, э, м, наверное, э, правильного ответа действительно Каждый, м, ищет правильный ответ для себя сам, поэтому, а, важно быть в контакте с, э, самим собой, да, и искать этот ответ.
Мгм. Конечно. Спасибо за беседу. Всего тебе доброго. Пока.
Спасибо. Всего доброго. Пока.